Oo sang-ayon ako diyan lalong-lalo na do'n sa respeto kasi 'pag, ah, nirerespeto mo yung isang tao talaga kahit ano pang, mangyari siyempre kung alam mong may respeto ka do'n papahalagahan at ano mo rin kasi mayro'n mga iba na parang binabastos nila yung partner nila yung hindi mo na makikita yung respeto 'di ba, mm.
Mm. Tama. Mm. Tama, kasi 'yun nga yung mga sinasabi nila na parang hindi sila parang pumasok lang sila sa relasyon para maglokohan mga ganyan 'di ba, marami naman gano'n? Ginagawang biro or yung iba naman para may masabi lang sila na may GF or GF- BF or GF sila kaya, 'yun nakikipagrelasyon sila which is wrong.
Ah. Oo. Parang. Mm. <chuckles> Parang ngayon kasi is ang motto nila is "try and try" parang entertain la entertain ka lang ng entertain, yung parang ano nakadepende nalang daw kung sino yung mags standout gano'n which is hindi naman siya okey kasi, siyempre masasaktan mo hindi mo naman maano na ano siyempre masasaktan mo pa rin talaga yung iba kahit sabihin mo na, hindi mo na naman intensyon saktan pero the fact na pinaasa mo parin parin sila, eh, talagang ano pa rin 'yun 'di ba? Mm.
Mm. Mm. Kaya nga. Tama. Mm. Kaya nga parang, binigyan mo ng motibo ta's hindi pala, <laughs>
Mm, parang gano'n parang gano'n nga 'yun. Mhm.
Mm. Kaya nga, pero ano naman sa tingin mo yung ano kailangan yung parang palatandaan ng hindi healthy ang isang relasyon at pano no'n ito malalaman?
Hmm. Sa akin siguro ano ko, eh. Ayoko ng controlling masyado yung kunyari na-meet ka niya siguro oh, ganito kunyari na-meet ka niya tapos ganito ka na talaga, ganito ka na manamit wala namang masama sa pananamit mo walang masama sa, ah, sa itsura mo, mm. Ta's
Mhm. Oo. Oo. Mm, mga, mga oo yung mga dati mong ginagawa ganyan tapos binabago?
Oo ta's parang, binabago yes, tama ka. I mean okey lang naman sa akin kung yung pupunahin mo is yung talagang ikakabuti ko pero yung mga as in na ba nadatnan mo na parang gano'n na hindi naman masama yes.
Hmm, mm. Oo. Lahat? Yung lahat ng mga oo, yung mga damit niya ba, yung mga lahat pati yung mga buhok niya or yung mga pinapahid sa mga mukha. Oh, oo paano 'yun yung oo, yung binabago ka 'di ba, parang 'yun yung ano parang hindi mo tuloy siya yung ideal.
Mm. Oo 'yan yung hindi okey para sa'kin, red flag siya sa'kin. <laughs> Mm. Oo red flag kasi mm, 'di ba? <clears throat> Mm.
Kasing oo, kasi binabago mo siya, eh, 'di ba? Kasi kung mahal mo naman siya ba't mo i bakit hindi mo mahalin kung sino siya? 'Di mo naman siya kailangang baguhin para mahalin mo.
Hmm.

Hmm, ta's para sa'kin kasi kapag may respeto talaga kasi, di ba, ngayon parang masyado ng madami yung mga nagsisigawan na sa na magkapartner kapag su kris simpleng away, sigaw agad, galit agad, ta's magkakasakitan. Pero siguro kung may respeto kayo hinding-hindi mo yun magagawa sa partner mo kasi, alam mong i-value yung feelings niya na, ayaw mo siyang masaktan dahil sa words mong ganito. Mm.
Oo. Mm. Kaya nga. Mm. Oo. Oo, sang-ayon ako sa tsaka alam mo kapag may respeto kasi parang ginagalang niya yun lahat ng mga mga pananaw mo, mga ganyan, laha di ba? Kung ano yung mga gusto mo, or yung mga bagay na yun nga, yung parang gusto mo tapos
Oo, tama ka. Mm. Oo.
parang, um, anong tawag ba do'n?
Oo, gano'n. Kasi, siyempre totoo naman, maganda kung may partner ka na talagang irerespeto yung mga desisyon mo, mga choices mo, ka yung iga-guide ka lang, mm, hindi yung pagbabawalan.
Mm. Mm. Oo, kasi di ba yung sabi nga mm. Kasi yung iba kasi parang pinagbabawal ka, parang ayaw niyang ayaw yung mga pananaw mo parang hindi niya nirerespeto, di ba? Kunwari may ba may sasabihin ka, tapos parang hindi niya pinapahalagahan, di ba? So kailangan talaga yung marespeto. Mm.
Mm. Oo, madami ngang gano'n. Mm. Kaya in the first place talaga kailangan mong pumili ng partner na alam mong, ano, sa una palang hindi ka na gaganonin. Mm. Kasi may mga nakikita ako na kasi parang mentality ng karamihan, eh, kaya ko siyang baguhin parang gano'n, which is dapat tanggalin sana sa mentality natin yun kasi kung gano'n na siyang tao, medyo mahihirapan kang tanggalin yung ugali niyang gano'n, eh. So if gus yung standard mo gano'n, pumili ka ng nasa standard mo kahit minsan mahirap, di ba? Kasi mm.
Maiin mm, tama. Ta's Mhm. Oo, tama. Wrong, tama. Mm. Mm. Oo. Kasi di ba kung kung sa sa sasabihin mo na, ah, kaya ko siyang baguhin, oh, what if hindi mo siya nabago? Di ba?
Oh, yun lang. Mm. Kasi parang feeling ko isang ano yun, eh, toxic mentality, yung kaya niyang kunyari, um, yung taong yun lulong na talaga sa bisyong paninigarilyo kunyari man. Siyempre kung matagal-tagal na siya sa paninigarilyo, mahirap na talaga niyang tanggalin yun. Siguro mag-te-take pa yun ng ilang years if ba bago niya mabago. So if gus sa may mga nababasa nga akong mga article na sinasabi na, kung gusto mo ng partner na hindi umiinom, hindi nag-i-smoke, huwag kang pumili no'ng taong gano'n na. Pumili ka no'ng mga tao talagang hindi naninigarilyo, hindi nag-aano, para talagang maano mo yung s um, tara Yung hinahanap mo ba, parang gan
Eh di Mm. Oo. Mm. Kaya nga. Ilang mm. Kaya nga. Oo. Mm. Mm. Kaya nga. Kas Oo. Kasi ang pangit naman no'n na babaguhin mo siya, di ba? Eh, pa what if hindi nagbago? Eh di talagang mag-aaway kayo diyan kasi yun nga yung ayaw mo sa kanya, di ba? Pero alam mo kung kung gano'n na na tunay ka niyang mahal, edi siya na mismo ang magbago para sa'yo.
Oo.

Oo.
Di ba kasi te yung pananaw ko kasi isang relasyon dun ka nagiging handa para sa marriage, di ba, isang pamilya. So, kailangan mong paghandaan yun. So, kay kung kung alam mo na matured ka na spiritually. Alam mo na yung mga bagay na mga magbabago sa mga, um, takbo ng buhay mo syempre, di ba, from being single to magiging may ano may partner na.
Mhm. Oo. Tama. Siyempre magbabago talaga yung lifestyle mo dun ano. Ayan. Pero napunta na din tayo dun sa topic na yun ano naman yung ano pinakamahalagang kalidad na gusto mo ng isang partner na parang yung gusto mong mahanap na partner, quality yeah.
Mm. Kaya nga, mm. Mm, pa para sa akin number one spiritualidad. Alam mo kasi maganda yun, eh. Tsaka, um, spiritually matured. Pero syempre pati da nin sa ugali marunong siyang rumespeto. Kasi alam mong respeto kasi parang ba kapag marespeto yung isang tao parang nandun na lahat yung mga quality, di ba? Parang nandun na yung pagiging mabait niya, ganyan, pagiging responsable, mm.
Hmm. Oo. Oo. Oo. Oh, alam mo oo, agree ako sa sinabi mo na pinakamagandang quality talaga yung, um, esp yung may spirituality talaga. Kasi, kung yung napili mong tao is matatag yung espiritualidad talagang masasabi mo na na, um, andun na yung siyempre kapag ma-espiritualidi may espiritwalidad kang tao talagang nandiyan na yung mga mabait, marespeto. Parang overall package na siya, eh. So y parang yun talaga yung pinaka main na tignan mo if ever, di ba? Mm.
Oo. Kaya nga. Mm. Kaya nga, oo. Tama, mm. Oo, tama ka diyan. Tapos alam mo kasi kaya gusto ko yun kasi lumaki ako na parang walang naghahandle sa spiritually, yung parang man na yung lalaki na naghahandle. Di ba, mostly kasi ganun. Oo, tsaka, eh kaya ak ayun yung gusto kong ma-experience naman yung parang may may head. <chuckles>
Hmm, oo. Mm, nag-man up. Oo. Mhm. Ah, parang may head na nagle-lead spiritually. Oo.
Oo, tama.